Bạn ơi, dạo này á, bạn có coi phim hông ta? Bạn kể giúp mình một cái bộ phim bạn xem mà bạn hông có thể nào quên được hông?
Mình thì, ờ, ờ, cũng không phải là một người coi phim quá là nhiều nha, nhưng mà khi mà mình coi thì mình cũng nghĩ là mình cũng là một người, kiểu, cũng khá là tập trung á. Thì mình nghĩ là một trong những cái bộ phim mà mình coi mà, ừm, về sau mình cũng, kiểu, coi đi, coi lại nhiều á, là, ờ, cái cái bộ phim trong cái series Harry Potter á. Đó là một trong những cái cái cái series mà mình nghĩ là, kiểu, mình, n ờ, bắt đầu từ truyện trước, xong rồi mình n n coi phim và mình cũng coi đi, coi lại thì mình nghĩ là, ờ, khi mà mình còn nhỏ á, thì có những cái chi tiết mình, kiểu, rất là hay bỏ nhiều. Nhưng mà khi ờ, mình lớn lên á, càng ngày càng lớn, thì lúc mà mình coi lại á, thì tự nhiên, ờ, mình phát hiện ra những cái chi tiết mà kiểu đôi khi mình bỏ qua và bây giờ, cái kiểu, mình đã hơi hơi va vấp một chút, cái mình cũng coi và mình thấy, ừm, nó cũng rất là hay kiểu thế.
Ừm! Ừm! Ồ, hay quá vậy. Ừm. À, vậy Ừm. À, cũng đúng ha, tại vì chính ra á, là cái tác phẩm đó nó cài cắm rất là nhiều chi tiết nhỏ luôn, đúng hông? Đó, cho nên mỗi lần mình đọc đi, đọc lại hoặc mình coi lại á, là giống như là được kể lại lần nữa, đúng hông? Mà bạn nè, khi mà bạn nhớ tới cái bộ phim, ờ, Harry Potter đó đó, thì hông biết là cái khoảnh khắc nào nó hiện lên đầu tiên trong đầu bạn ta? Có một cái cảnh cụ thể hay câu thoại hay là, ờ, một cái chi tiết nào đó mà ấn tượng với bạn hông?
Đúng rồi. Ừm. Yeah. Ờ, mình nghĩ á là, ờ, cái, ơ, một trong những cái cảnh mà, gọi là, ấn tượng nhất đối với bản thân mình thôi nha, đó là cái cảnh mà, ờ, trong cái phần cuối cùng của bộ phim, khi mà, ờ, lúc đó là đang cái cái cái trận chiến đó là trận chiến cuối cùng á. Thì lúc này á, cái nhân vật, ờ, một trong những cái nhân vật phản diện lớn nhất của bộ phim đó là, ờ, giáo sư Snape á, thì ông ấy mới, ừm, đưa ra một cái cái, gọi là, cái chìa khóa để cho Harry biết được rằng là, ờ, thực ra là Snape chưa bao giờ là một cái người, gọi là, phản bội Harry hết. Nhưng mà, ờ, ừm, cái người thầy đó lại rất là thương mẹ của Harry, vì vậy cho nên là, ờ, ổng mới, ờ, đưa cho Harry biết cái cái tin tức đó. Vì vậy là tất cả từ đó về sau là Harry xâu chuỗi lại được và phát hiện ra là như vậy á, thì tất cả những á, nó đều, ờ, quy hướng và đều đem lại một cái, gọi là, cái chiến thắng có thể nhìn thấy ở phía trước, ờ, cho cái, ơ, tất cả những cái gì mà, gọi là, mình cố gắng á. Thì thực ra là cái lúc đó khi mà mình đọc truyện á, thì mình cũng đã rất là cảm động rồi. Nhưng mà khi mà mình lên xem phim trong rạp, rồi trong một cái không gian ê rồi những cái tiếng nhạc của, à, sản xuất Hans Zimmer nè, rồi những cái, ờ, hành động, rồi cái không gian á, nó cảm làm mình cảm thấy, trời, mình nhớ là lúc đó mình ở trong rạp mình khóc quá trời. <laughs>
Ừm. Ừm, là cái gì nè? Ồ. Ừm. Ừm. À. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Rất là hay, đúng hông? À. Ừm. À, vậy á hả? Ừm. Ừm. <laughs> Vậy đó hả? Nghe tuyệt vời quá ha, mà công nhận á, là cái, à, cái cái chi tiết mà bạn vừa mới nói đúng là một cú twist, gọi là, quá lớn đối với cái bộ phim Harry Potter luôn, đúng hông? Phải nói là thực sự nó rất là gây bất ngờ với mọi độc giả, nào là từ độc giả của sách cho đến khán giả coi phim luôn, đúng hông bạn? Phải nói là đó là một chi tiết rất là hay. À, vậy thì á hả, ờ, từ cái việc mà truyện sang phim á nha, ch cũng là một cái thời gian khá dài đó bạn. Thế thì không biết là bạn có nhớ cái lần đầu mà bạn coi cái bộ phim mà được chuyển thể từ cái truyện Harry Potter hông? Mà hổng biết là cái yếu tố gì khiến cho bạn quyết định là bạn sẽ xem phim? Tại vì bạn biết sao hông, có nhiều người á, là người ta sợ là coi phim là nó bị mất cái nét đẹp của truyện nha, cho nên là hông phải là ai cũng coi phim chuyển thể đâu. Hông biết bạn thì sao?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, đồng ý. Đúng, đồng ý. Ờ, với mình á, thì thực ra là cái lúc mà lần đầu tiên mà mình đọc Harry Potter á thì, ờ, mình còn nhớ lúc đó là, ờ, nó là chỉ là những cái cuốn truyện nhỏ, ờ, từng chương từng chương một mà được, ờ, gọi là tặng kèm trong cái, ơ, hộp sữa Vinamilk á. Đó, xong rồi đúng rồi, thì cứ mỗi một chương như vậy thì, ờ, là một cuốn bé xíu à, bằng cái bàn tay thôi, được tặng kèm trong cái lốc sữa. Đợt đó hồi xưa thì đòi lười uống sữa lắm, mà cái đợt đó tự tặng kèm siêng uống sữa quá trời luôn. <laughs> Thì, ờ, mình mới
Ừm. Rồi. Ừm. Chính xác rồi. <laughs> Coi tặng kèm luôn hả? Ừm. Ừm, thú vị quá ha. <laughs> Tự nhiên bà bán sữa lại hưởng lợi nè. <laughs>
<laughs> Thì, ờ, ừm, mình mới đọc truyện trước xong rồi mình bắt đầu mình thì đến lúc mà được xem phim á, thì thấy phim á là đi thôi. Thực ra lúc đó còn nhỏ quá, cũng không có nghĩ là, kiểu, phim nó chuyển thể thế này thế kia, kiểu kiểu thế. Tại vì thì xem phim mà, ừm, lúc đó mình còn nhớ là giá vé phim là 45.000-50.000 gì đó. Thì thực ra là đối cái mình, ừm, còn, ờ, nhỏ như thế thì, ừm, cái giá vé đó là khá là xa xỉ á, cho nên là lúc đó là được anh chị họ dẫn đi. Thì, ờ, khi mà đi á, thì mình thấy là, ờ, đúng là, ờ, giữa cái phim với lại truyện á thì thực ra là nó cũng, ờ, phim nó đã lược bớt đi rất là nhiều những cái cái chi tiết nhỏ nhỏ được cài cắm ở trong truyện.
Ừm. À, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Chính xác luôn đó bạn.
Nhưng mà, ờ, mình coi á, thì mình thấy là, ờ, nó rất là mãn nhãn. Tức là, ờ, trận đánh nhau nè, hoặc là những cái, ờ, gọi là những cái, ờ, phép thuật á, được tung ra, những cái cảnh bay lên bay xuống, ừm, này nọ các thứ á, mình thực sự là mê luôn. Ờ, rồi âm thanh, âm nhạc á, ờ, mình nghĩ đó có lẽ là, ừm, cái series Harry Potter có thể là một trong những cái phần, ờ, gọi là soạn nhạc hay nhất của, ờ, nhà sản xuất âm nhạc Hans Zimmer thì mình nghĩ là cực kỳ, cực kỳ ấn tượng luôn. Cho nên là mình cũng không có quá khó trong cái chuyện là coi phim thì không đọc truyện hoặc đọc truyện thì không coi phim, kiểu, kiểu như vậy, mình thấy nó cũng OK. À, mỗi một cái nó sẽ đem đến cho mình những cái cái cảm giác riêng, đúng hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. À. Ừm. Ừm, cũng đúng ha bạn ha. Nói chung là mỗi cái, à, mảng như thế nó đều mang cho mình những cái trải nghiệm rất là khác nhau, giống như là phim là nó sẽ biến cái trí tưởng tượng của mình thành hiện thực vậy đó, bằng một cái việc thực sự nó rất là sống động ở trước mắt ha. Vậy thì đó có phải là một cái kỷ niệm mà làm cho bạn thực sự là không thể nào quên được không?
À, chính xác đó, ừm. Ừm, đúng. Ờ, mình nghĩ là nó nó nó là cái kỷ niệm không thể nào quên á, bởi vì, ờ, cái lần đầu tiên mà mình coi, ờ, phim "Harry Potter" ở ngoài rạp mình nhớ nó là phần số phần số 5 thì phải, thì đó cũng là lần đầu tiên mà mình được ra rạp xem phim luôn. Ờ, tại vì hồi xưa thì, kiểu, rạp nó cũng không có phổ biến lắm á, cho nên là lúc đó thì mình mới nhớ là lúc đó là, ờ, CGV lúc đó còn đặt tên tên cái tên gì trước s Megastar, à, đúng rồi, à, là là đặt cái tên đó là mình đi coi. Thì, ừm, kiểu, gọi là, mọi người còn kêu là á hả, ờ, phim thì cứ lên ti vi mà coi chứ mắc chi phải bỏ tiền ra rạp mà xem, nhưng mà khi mà mình đúng, đúng, đúng, thì mình khi mà mình bỏ tiền ra thì mình thấy ờ, thì thực ra mình cũng không phải là người mình là người bỏ tiền nhưng mà đó thì thấy là, ờ, coi trong một cái không gian mà nó to, rồi cái màn hình nó to, âm thanh nó đã như thế á, thì thực ra nó khác biệt rất là nhiều, và nó mang tâm lý xứng đáng chớ! <laughs> Ừm.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. À, đúng rồi, cũng có những cái khái niệm như vậy đó. <laughs> Ừm. Xứng đáng hông bạn, bạn cảm thấy xứng đáng hông? <laughs> Thế là bây giờ mình hỏi thêm nè, thế sau những cái lần mà được, gọi là, bao đi coi phim gì đó, sau này bạn có tự chi tiền để coi những cái phần "Harry Potter" tiếp theo hông?
Ừm. Ờ. Thật ra thì, ờ, về sau thì mình vẫn vẫn là, ờ, đòi các anh các chị mình dẫn đi.
<laughs> Vẫn được bao, bạn vẫn cố chấp với ở vị trí được bao. <laughs>
Ờ. Vì thực ra lúc đó còn nhỏ cũng chưa có tiền cho nên là muốn đi á thì phải, gọi là, đu bám các anh, các chị thì mới đi được. Nhưng mà, ờ, khi mà mình lớn lên á, tức là đến lúc mà mình làm ra tiền rồi á, thì lúc đó thì có những cái bộ phim mà nó, ờ, mình nhớ cái g phim mà có thể là mình đã bỏ tiền ra và mình còn mời luôn cả bạn mình đi xem chung đó là phim, ơ, "The Oppenheimer" hả? cái phim về cái cái quả bom nguyên tử á.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừ. Ừm. À, rồi, rồi, mình nhớ rồi, bộ phim rất là dài luôn.
Ừm. Đúng, phim ba tiếng mấy đó. Yeah, chính xác, chính xác! Thì mình th phim đó nó cũng, ờ, ờ, mình cũng bỏ tiền ra và mình nghĩ là cái chuyện mà mình xem phim và nó, ờ, để lại cho mình những cái kỷ niệm hoặc là những cái cảm xúc liên quan đến phim á, thì mình cảm thấy nó cũng rất là hay. Thậm chí là về sau, ờ, khi mà ví dụ những lần mà mình đi máy bay á thì mình lên máy bay mình cũng mở "Harry Potter" mình coi lại. Thế là kiểu vậy, mình thấy nó cũng rất là vui. Ừm.
Nhưng mà cực kỳ hấp dẫn, đúng hông? Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm. Ủa thế bạn ơi, thế bây giờ nếu như mà mình gắn bó với một bộ phim nha, bây giờ mình hổng chỉ nói tới Harry Potter không đâu. Bây giờ một bộ phim sẽ làm sẽ có cái yếu tố nào thực sự là thu hốt bạn nè? Ví dụ như là nó có một cái cốt truyện hay, hay là nó có cái diễn viên nổi tiếng về diễn xuất của họ, hay là vì nhạc phim, hay là bạn có một cái cảm nhận cá nhân nào đó sẽ r kéo bạn đến với một bộ phim nào đó?
Ừm. Ừm. Ừm, ừ. Ờm, theo mình ha, thì, ờ, mình nghĩ cho dù là cái gì đi chăng nữa thì cái cốt truyện là cái quan trọng nhất.
Ừm. Ừm, chính xác nha!
Ừm, ừm, cái, à, cái cái gọi là, cái cái nội dung á, nó nó phải chiếm đến 80% cái lý do mà cái bộ phim nó có thể trở thành hay được rồi. Ừm, ờ, chứ mình ừm, người ta thường hay nói là, gọi là, à, có hai trường phái là, gọi là, nghệ thuật, ờ, vị nhân sinh và nghệ thuật vị nghệ thuật đó. Tức là có những người làm phim chỉ kiểu để đẹp thôi và để kể những cái câu chuyện đẹp thôi. Nhưng mà nếu mà cái những cái câu chuyện đẹp như vậy, mà nó không có cái gọi là, cái sự liên quan đến, ờ, những cái mối quan hệ, những cái, ờ, tuổi trẻ, tuổi già, những cái sự mất mát hoặc là những cái ước mơ, thì đôi khi, ờ, nó nó nó trở nên khá là sáo rỗng á. Tức là mình coi mình thấy nó đẹp và và và hết, kiểu như vậy nhưng mà nó phải có những cái sự liên hệ trực tiếp với bản thân mình, thì, ờ, m mình thấy khi mà mình đi coi phim nhiều á, thì mình thấy là những cái phim mà mình nhớ nhất á chính là những cái phim mà nó có cái sự liên hệ với bản thân mình. Ví dụ như là, ờ, ừm, vì sao mình nhớ về Harry Potter, vì vì cái phim cái chuyện đó cũng là cái chuyện dài đầu tiên mình đọc, cái phim đó cũng là cái phim đầu tiên mà mình coi ngoài rạp, cho nên là mình cảm thấy là nó rất là gắn liền với cả tuổi thơ của mình, cũng như là kể đến khi mình lớn. Hoặc là một phim như là cái phim Oppenheimer lúc nãy, thì mình thấy là nó nó là về một cái người doanh nhân rất là nổi tiếng nhưng mà ổng cũng trong cái quá trình học hành và cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thì nó cũng liên hệ rất là nhiều với bản thân mình, thì mình cảm thấy là mình rất là nhớ đến những cái cái như thế. Thì mình nghĩ là, ờ, tức là cái phim nó phải có cái sự sâu sắc về mặt, gọi là, nhân sinh, và nó nó liên hệ với bản thân mình thì mình sẽ nhớ nhiều hơn, đúng hông?
Ừm. Đồng ý nè. Ừm! Ừm. Ừm, cũng phải đó bạn. Ừm. Chính xác rồi. À. Ừm. À, ra là vậy ha! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng là nếu như mà một bộ phim mà nó có cái nền tảng là cốt truyện, nó chạm đến cái trải nghiệm cũng như là cảm xúc của cá nhân á, thì mình sẽ dễ dàng, mình sẽ tìm kiếm đến nó và gắn bó với nó dễ dàng hơn, đúng hông bạn? À, thế thì hông biết là nếu như mà sau này mà bạn, à, à, có con cái chẳng hạn, bạn có dắt nó đi xem hông? Một bộ phim mà bạn, à, cảm thấy là nó rất là ấn tượng với bạn.
Ừm. Đúng rồi đó. Ờ. Ừm, thực ra thì thì, ờ, tới tuổi mình bây giờ mình cũng chưa có con cái, nhưng mà mình thì rất là hay dẫn, à, các cháu của mình đi xem. Thì, ờ, cháu của mình thì trước đây mình bắt đầu dẫn nó đi xem phim, mình nghĩ là khoảng từ lớp 3. Thì lúc đó thì chỉ xem những cái bộ phim ví dụ như là Doraemon hay là, kiểu, ừm, mấy cái bộ phim hoạt hình ở ngoài rạp thôi. Thế thì lúc đó thì kiểu xem phim xong thì hết. Nhưng mà, ờ, cái đợt vừa rồi á thì mình có dẫn nó đi xem phim, là nó là cái phim, ơ, Conan, ừm, The Furry hay cái gì đó, ờ, thì khi mà mình lúc mà trong cái lúc mà xem phim á, thì cháu mình nó hỏi mình rất là nhiều luôn, tức là đến cái mức đúng rồi. Chính xác. Thì mình nghĩ là mình cần đóng một cái vai trò là một cái người, ờ, hướng dẫn á, tức là giống như là, ừm, nó có thể là nó thắc mắc về cái này, thắc mắc về cái kia, rồi thắc mắc tại sao trong những cái cái cái cái tình huống khó khăn như vậy mà nhân vật họ vẫn phải tốt hoặc là trở nên xấu xa hơn. Thì khi mà mình có mình, ờ, mình mình nói cho cháu mình nghe á thì nó hiểu hơn, thì mình nghĩ là, ờ, cái đó nó cũng là cái cái tác dụng của cái việc là, à, mình dẫn con trẻ đi xem, kiểu như vậy.
Ừm. À. Ừm. À, phim Conan. Ừm. À, có nhiều thắc mắc, đúng hông? Gợi mở, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ô kê, cái đó là cái chuyện mà nó chịu đi xem với bạn nha. Mà bây giờ mình hỏi cái tình huống ngược lại đi. Bây giờ ví dụ như là bạn cảm thấy, ô, cái b bộ phim này hay lắm, ồ, phù hợp với cháu lắm nhưng mà bây giờ nó hổng có đi coi, nó hổng muốn xem, thì lúc đó thì bạn có cái lời khuyên nào cho cái người mà chưa xem cái bộ phim đó để làm sao mà hấp dẫn cái người đó chịu đến rạp chiếu phim để mà coi hông nà?
Ờ, thực ra thì với bản thân mình á thì mình nghĩ là mình hông ép người ta thích một cái gì khi mà người ta đã không thích đâu, tức là
Ừm. À, trẻ con thì sao bạn? Trẻ con nó chưa có trải nghiệm mà, mà mình biết hay, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, cũng cũng cũng đúng ha. Tức là, ừm, mình, ừm, thường á, tất cả những bộ phim mà mình dẫn cháu mình trước đây đi á thì đều là những bộ phim hoạt hình hết. Nhưng mà đợt rồi á, khi mà mình mình dẫn đi nhiều thì mình cũng giải thích nhiều. Thì đợt rồi mình dẫn cháu mình mình rủ thôi chứ thực ra nó cũng hông biết bộ phim này. Mình dẫn cháu mình đi xem cái bộ phim gần đây rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đó là bộ phim "Mưa Đỏ". Thì khi Ừm, đó là một bộ phim rất là lịch sử, rất là chính trị luôn, đúng hông? Tuy nhiên là khi mình tới thì thực ra nó coi nó cũng không hiểu rất là nhiều chi tiết nha. Nhưng mà trong cái lúc mà xem phim á thì mình cũng giải thích cho nó rất là nhiều. Tức là bản thân nó, nó cũng chẳng thích, nhưng mà khi mà nó nghe mình giải thích xong, cái là thế là nó về xong rồi nó tự lên YouTube nó coi những cái giải thích khác. Thì mình thấy là cái quan trọng là mình tạo ra một cái, gọi là, cái sự kết nối giữa bản thân mình với lại con trẻ, thì khi mà nó cảm thấy là người này đủ để cho mình có thể tin tưởng được thì, ừm, nó sẽ tự động nó nó tìm kiếm những cái sau này thôi. Thậm chí là bây giờ nó nó về nó nó nó lên TikTok cũng được, nó lên YouTube cũng được mà nó cứ coi về, gọi là, Thành cổ Quảng Trị, các thứ, các thứ. Rất là hay.
Ừm. Ừm. Ừm. À. A, "Mưa Đỏ", đúng rồi. Bộ phim rất hay đó. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đồng ý đó bạn. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Giống như là mình là một người để tạo cảm hứng, đúng hông bạn? Rất là hay, đúng hông? Ừm, đúng rồi. À, thế thì hôm nay thật sự rất là vui bởi vì được nói chuyện với bạn ha. Chúc bạn lại có những cái thời gian thư giãn ở rạp chiếu phim với gia đình nữa nha.
Rồi. Chính Ừm. <laughs> Mình cũng thấy là hôm nay mình nói chuyện với bạn thì cũng rất là vui, mình, ờ, có những cái câu hỏi rất là hay rồi về cái chuyện mà liên quan tới con trẻ mình thấy nó cũng rất là thú vị đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì cái, ờ, ờ, những cái câu hỏi của bạn nè. Ừm.
Ừm. Ô kê, cảm ơn bạn nha. Chào bạn, hẹn gặp lại nè.
Ô kê. Xin chào, hẹn gặp lại.